À, thế thì mình cũng có một cái lời khuyên nho nhỏ cho bạn. Đấy là bạn có thể sử dụng kiến thức để làm sức mạnh cho bạn. Đấy là bây giờ thì thay vì bạn rà cố gắng, gọi là, bắt kịp cái tầng lớp của họ, bắt kịp cái, gọi là, những cái hào nhoáng bên ngoài đấy thì bạn có thể tự nâng cấp bản thân ở những cái khía cạnh khác. Khi mà bạn tự tin về trình độ của bản thân mình này, khi mà bạn cảm thấy là có một cái gì đấy mà bạn, gọi là, ngang bằng hoặc là hơn cái người yêu của bạn thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều đấy. Thế nên là thay vì là cố bắt kịp, gọi là, tiền bạc của người ta, cố bắt kịp cái tầng lớp của người ta, bạn có thể nhấn mạnh, có thể xử lý vào những cái cái cái phần khác mà người yêu bạn thiếu sót. Bạn có thể xem là người yêu bạn đang có thể là ngại giao tiếp chẳng hạn này, hoặc là nấu ăn không ngon này, hoặc là có thể là người yêu bạn rất là không giỏi lái xe, những cái rất là nho nhỏ như vậy thôi, như vậy là bạn bù trừ lại. Ừm.
Ồ! Ờ, công nhận. Ừm. Ừm, ừm. Ồ, nhắc mới nhớ nha ừ, nhắc mới nhớ là mình cũng kh chưa bao giờ để ý đến cái vấn đề này luôn ấy. Kiểu người yêu mình thì, kiểu, nấu ăn rất là dở này, thứ hai là anh ấy cũng, ừm, kiểu, hơi hơi kém về cái mặt cảm thụ nghệ thuật ấy. Ừ, mà mình thì lại rất là nhạy về hai cái mặt đấy mà mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái việc mà mình sẽ học hỏi nhiều để trao đổi hai cái này, để cho mình, à, giỏi hơn. Ừ, công nhận nha, bạn nhắc
Ừm. <laughs> Ừm. đó. Ừm. Ờ, đúng rồi đó, bạn nhận ra như vậy rất là tốt rồi đấy!
thì mình mới nhớ chắc là mình phải ờ, ừ, tìm cách để, a, học hỏi, à, ừ, nấu ăn ngon hơn này, rồi cảm thụ nghệ thuật là có học một vài cái bộ môn nghệ thuật mà, ờ, kiểu, ơ, ờ, ờ, kiểu, mộ một vài cái bộ môn nghệ thuật. Ừ, mà nó ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mà nó gi giỏi hơn thì chắc là mình sẽ có một cái điểm gì đó để bù trừ lại. Ờ, công nhận, công nhận. Mà mình cũng chưa bao giờ, kiểu, ờ, học make up hay là học, ờ, đi đứng hay là, ờ, tham gia bất kỳ một cái khoá học nào đấy nhưng mà, ừ, sau khi bạn chia sẻ thì chắc
Ừm. Học <laughs> học chơi thể thao này. Ừm, đó. Ừm. Đúng rồi.